Ồ! Ê, có một đợt nha, bạn nhắc thì mình mới nhớ, cái đợt đấy là mình, ờ, ờ, diễn văn nghệ cho trường ở cấp ba, xong rồi, à, ờ, cái đợt đấy là, ừm, vừa thi xong hay sao ấy, mà ờ, thi xong rồi, vừa thi ở trên trường lớp xong, xong rồi mấy hôm sau là mình phải phải phải lên diễn văn nghệ cái bài đấy. Thì mình đâu có thời gian để mà học thuộc lời đâu, cho nên là mình giữ cái tâm lý, luôn luôn có cái tâm lý là lo lắng là sợ mình lên mình bị quên lời này. Đấy, ờ, rất là lo lắng, xong rồi cuối cùng lên nhá, vẫn bị sai, xong rồi tay cầm mic nó cứ, kiểu, run, run, run, run, run như này luôn nha.
Ừ. Ừm. À, ra vậy! Ồ! Nói chung là run, đúng không? Rất là lo, rất là run. Vậy hả? Wow. Đổ mồ hôi ướt cả cả tay hông bạn? <laughs> Ừm. Bạn đã làm gì trong cái khoảnh khắc đó vậy?
Ờ, trời ơi! Mình cũng hay có bị Ừm. Chỉ biết nở một nụ cười thật tươi và hát tiếp thôi.
À, nở một nụ cười thật tự tin, đúng hông? <laughs> Điều gì đã đã hỗ trợ thúc đẩy bạn quyết tâm vượt qua cái nỗi sợ đó và đứng trên sân khấu diễn hết nguyên 1 bài vậy bạn?
Ờ, <laughs> trời ơi! <laughs> Chứ bây giờ chẳng nhẽ lên hát được nửa bài. "Ôi! Ôi, sai rồi, sai rồi cho con quay lại" à? <laughs>
Bỏ xuống hả? <laughs> Đi xuống, đúng hông? Hay là "thôi, em đi xuống, em hông diễn nữa"? <laughs>
Ờ, đúng rồi, như thế thì kỳ quá, người ta cười cho. Thế là thôi mình cũng, ờ, nghĩ là, ời, tập đến đây rồi, lên rồi, phải gắng đi, gắng đi, gắng đi cho xong, đừng có để làm sai thêm một lần nữa. Ấy, ờ, cũng có nhắn nhủ như thế để cho bản thân mình có động lực một tí. Ừm.
Ừm. Yeah. Ừm. Ừm, nói chung là lỡ phóng lao là phải theo lao, đúng hông? Mà thường những cái khoảnh khắc đấy á, hát 1 bài tầm 2-3 phút thôi mà cứ tưởng tượng là 2-3 tiếng, đúng không? Hông thấy lâu quá chưa hết để mà đi xuống, đúng hông? Khi mà bạn tự tin á, ừm, thì bạn thấy thời gian trôi rất nhanh, khi mà mình tận hưởng mình diễn, a, lên sân khấu như bạn nói, đứng trước đám đông mà mình tự tin thì mình thấy thời gian sao mà nhanh quá, nói chưa gì đã hết. Còn lúc mà run, lúc mà sợ thì thấy thời gian nó cứ dài dằng dặc ra, đúng hông? Yeah! Ừm.
Đúng rồi. Ôi! <laughs> Ờ, chuẩn! À. Ê, cái này hay luôn! Ê, chuẩn, chuẩn luôn mà! Ví dụ, ừm, như lúc nãy mình nói là mình hay run ở cái thời mà mình học cấp ba ấy, nhưng mà khi đến hiện tại là mình đã lên đại học, nhưng mà mình cũng theo nghề nghề mà nó liên quan đến nghệ thuật một tí, thì mình cũng có diễn văn nghệ ấy. À, có đợt mình, à, đi show, đi, ờ, chương trình, thì ờ, đi hát mà đi ngồi ngồi hát xong rồi tận, ừm, hai hai, 3 tiếng đồng hồ, nhưng mà mình cảm giác là, ôi, sao thời gian trôi nhanh thế? Ờ, bạn bạn nói bạn mình ấy mới để ý đấy.
Ừ. À. Ồ, rất là thú vị ha! Nhanh quá, đúng hông? Đấy, khi mà bạn ừm, khi bạn tự tin bạn đã làm chủ được đám đông cũng như là bạn có nhiều kỹ năng, kinh nghiệm rồi thì bạn thấy mọi thứ nó trôi qua thôi như một cái chớp mắt, còn mình run thì mình lại thấy ngược lại. Vậy thì theo bạn, cái sự tự tin thật sự khi mà nói trước đám đông và đứng trước đám đông, đối với bạn được định nghĩa như thế nào?
Ừm. Ừm, đúng rồi. <laughs> Ừm.

Ờ, thường thì, ờ, khi mà xem mà quan sát các bạn Rap ngẫu hứng hay là nhảy ngẫu hứng thì họ cũng thường rất là tự tin chứ không phải là ngẫu hứng này là họ lên họ lúng túng, họ họ không có sự thật ra là ừm, đối với những người đó thì họ đã có bản năng sẵn rồi, ờ, họ chỉ cần nghe beat hoặc là, ờ, nhận ra một tí xíu beat thôi là họ đã có thể vào vào mood và nhảy cũng như Rap rất là tự nhiên mà mà nhìn vào không biết là là đó là ngẫu hứng, cứ tưởng họ có sự chuẩn bị nhưng mà hoàn toàn không, họ là ngẫu hứng đó. Vậy thì ừm, đối với bạn đi
Ờ. Ừm. Ờ, ờ, đúng rồi. Ừm, đúng rồi, ờ, ừ. <chuckles> Ờ, đấy. Mình cũng có tiếp xúc, ừm, có tiếp xúc với một vài bạn như thế luôn rồi và, ờ, người ta đấy, như lúc nãy mình nói đấy, người ta tin tưởng vào bản thân là người ta có thể làm được cho nên là người ta không sợ cái gì cả, à, rất, rất là hay. Ừm.
Ừ, bạn có thể ừm. Đúng rồi. Ừm. Chính xác luôn. Vậy thì á, đối với bạn đi, à, bạn nghĩ là bạn cần phải chuẩn bị về mặt tinh thần như thế nào? Ngay trước khi bước lên sân khấu ngoài những cái việc là chuẩn bị kỹ thuật rồi chuẩn bị sân khấu này nọ thì về tinh thần thì sao bạn?
Ồ. <chuckles> À, mình cũng có một vài mẹo đấy, kiểu như ừm, trước khi mà mình lên sân khấu ấy thì, ờ, tim mình hay hay bị đập rất là nhanh.
Ừm, là cái gì vậy? À, đánh trống ngực đúng hông? Ờ.
Ờ, đúng rồi, cái gì? Những cái thời gian mà, à, cà, à, cái tiết mục đầu tiên, a, xuất hiện, mà cái tiết mục của mình l tận thứ 2, thứ 3, ấy. Mà trong cái khoảng thời gian đấy thì nó chỉ mình chỉ ngồi không thôi ấy và mình cảm giác là mình bị, ờ, bị bị áp lực, mình lo lắng và, à, bắt đầu tim mình sẽ đập nhanh. Thì, ấy, xong rồi mình sẽ giảm run bằng cách là mình sẽ hát nhẩm ở trong đầu. A, kiểu ờ, hát nhẩm nhẩm ở trong đầu thì mình
Ồ! Ừm. Hát nhẩm. Hát nhẩm cái tiết mục mà bạn sắp lên diễn luôn á hả hay sao? À, à. Ừm
Đúng rồi, đúng rồi. Hoặc là hát những mấy mấy cái bài mà mình yêu thích ấy, miễn là hát nha.
Ồ! Nhưng mà bạn hát mấy bài khác rồi bạn có sợ xíu bào lên sân khấu bạn bị run quá bạn quên lời hay bạn hát lộn qua bài đó hông? <chuckles>
<laughs> Ờ, ừm, nhưng mà nhưng mà cũng có thể là như thế nhưng mà khi mà mình, à, hát hát lên như thế ấy, thì mình cảm thấy là, à, mình tập trung vào một cái vấn đề gì đó, à, ừm. Nếu mà bạn không h không hát thì bạn sẽ tập trung làm một cái gì đó thì, ừm, cơ thể mình nó sẽ chỉ tập trung vào cái đấy thôi và nó nó không không làm mình suy nghĩ về cái áp lực trước khi lên sân khấu nữa, thì nó lại hay.
Ừm. Ồ. Ừm, nói chung đó là 1 cái cách để bạn giải tỏa tâm lý khi lên trước khi lên sân khấu, phải hông? Ngoài ra bạn nghĩ là cái việc mà, ừm, ngồi thở nè, có nhiều người họ chia sẻ là họ thở nè, họ thở đều hay là họ thiền hay là họ họ họ ăn một cái gì đó nhẹ nhẹ hoặc là họ làm 1 cái việc gì đó để tránh giải tỏa run thì bạn thấy những cái mẹo đó nó có hữu ích hông?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. <chuckles> À.